Eh sicuramente è stato il concerto dei Black Sabbath e beh ero ero ragazzino eh, proprio sai
Ah, beh. Ah ecco, infatti. <chuckles>
tipico metallaro, proprio sai con le borchie, con le catene. E la mia fidanzatina all'epoca, ma avevamo 17 anni, 16, mi aveva regalato appunto 2 biglietti per andarli a sentire, è stato proprio la consacrazione del mio essere metallaro. Poi mi sono un po' evoluto e un po' discostato da alcuni generi, ma i Black Sabbath sempre nel cuore.
Sì. Mh. E beh, quindi diciamo non sono stati una delusione vederli dal vivo?
No, no, anzi è stato stato incredi
Ascoltarli dal vivo, ti hanno gasato ancora di più?
Sì, e mi son sentito anche fortunato perché poi sì, hanno risuonato negli anni dopo, raramente, poi beh purtroppo oggi è morto e quindi mi son sentito un po' non l'ultimo testimone di qualcosa, però in qualche modo sì, cioè mi ha fatto veramente piacere.
Cer Ma ehm cosa ne pensi di quella scena famosissima di lui che addenta che cos'è che eh. <chuckles>
<chuckles> Il pipistrello. Chissà se è vero, se non è una leggenda. Lui sicu cioè era un tipo particolare quindi avrebbe potuto benissimo farlo.
Ah dici? Sì, l'hai seguito nel nel nelle sue, diciamo, quando faceva quella serie tv, mhmm, ambientata nella su?
Sì ma un po' ho visto qualcosa faceva molto ridere. Poi, certo, essendo comunque uno show in televisione poi chissà quanto di vero c'è, quanto di
C'era della narrazione costruita diciamo?